Oo, mahal talaga yan, 300 isang tapos ano lang yun, 30 minutes, gano'n.
Hala, gawin ko nalang kayang negosyo 'to? <chuckles>
Oo, sa mga bata diyan, chariz. Pinagkakitaan.
Eh, kaso ano eh, kaso ang dugyot naman pagka ano susuotin nila eh. Um, ayoko, ayoko i-share. <chuckles>
Lahat, 'no? Oo. <chuckles> Uy, pero maganda yan, yun nga sinabi mo meron kang panic disorder, tapos, ah, dumaan ka rin sa depression, parang magandang escape yan, 'no?
Mm. Oo-oo. Parang nakakatulong talaga sa akin. Para hindi ako ma ma lamunin ng lungkot kasi lalo na 'pag pumasok sa school yung mga anak ko, eh di ako na lang mag-isa.
Mm. Oo. Oo. Mm. Oo nga.
Hala, lalamunin talaga ako dito ng ano, kalungkutan kung hindi ako gagawa ng paraan. Mm.
<chuckles> Oo, uy grabe, grabe talaga yung mga nagagawa ng mga bagong innovation sa buhay natin, 'no? Minsan na nakakatulong sa'yo, minsan naman may mga, um, nakakasama sa kanila. Pero yun nga 'wag natin abusuhin yung mga ganiyang innovation, di ba? Mm, yung ano, grabe, ah, ngayon ko lang nalaman yan, yung ganiyan. Salamat, nat natuto ako. <chuckles> Oo, sa ulitin. Paalam.
Oo. Sama, mm. Yes, tama, oo. Korek ka diyan. Mm, uy salamat ah, sas sa uulitin. Ingat.